Mình á thì mình vẫn thích là cái việc là đi với, ơ, bạn gái hoặc là, kiểu như là, bạn bè thân mình hơn. Còn đi với kiểu như mình thấy là việc mà nếu như mà đi á cùng với đồng nghiệp hay là cùng với công ty thì cái, a, cái chuyến đi đó thì nó cũng, kiểu như là, nó cũng khó mà có thể nào vui vẻ với lại là kiểu mình đi với bạn bè, hay là người yêu được. Ừm hừm. Nói chung là, kiểu, mình thì mình thì là hay đi, kiểu như, đi với bạn gái mình là chính hoặc là đi với, kiểu như là, bạn bè.
Ừm. À, hổng có thoải mái ha. Đồng ý luôn đó. Ừm, nhất trí mình cũng giống vậy. Ừm.
Nhưng mà, kiểu, cũng đi với bạn bè là nhiều thôi, tại vì hầu như mình để mình nhớ, hình như là, ờ, cũng chưa có người bạn gái nào mà đi du lịch chung với mình hết, ừ, toàn đi với bạn mình không à. Có một lần thì đi với bạn xong rồi về có một bạn đi chung, ưm, rồi về thành bạn gái được khoảng thời gian rồi thôi. Chứ mà hổng phải là kiểu mà đang là bạn gái đi chơi chung với nhau, ừ, thì chưa có.
<laughs> Ờ. Ê. Vậy tính ra á là bạn gái hơi nhiều luôn á, đúng hông? <laughs>
Ờ, nói chung là cũng nhiều đó, chứ hông có ít đâu, thiệt, thực sự là cũng hơi kha khá. Nói chung là, kiểu như, chắc là có thể là mình có một cái gì đó mà các bạn nữ cũng, gọi là, cũng, ơ, ờ, có hứng thú nên là cũng cũng cũng dễ dàng mà, gọi là, được mấy bạn ưng mắt, ờ, đấy. Nhưng mà có có cái là cũng hông có được bền lâu lắm, nên là, ấy, có nhiều cái câu chuyện thì nó có có thể là số lượng thì nó nhiều thiệt nhưng mà chất lượng thì nó cũng hông được tốt cho lắm. Ờ, kiểu nó vậy. Nên là bây giờ, kiểu
Hừ, à. Cũng cũng ha. À, cũng cũng ha, á. Ừm. À. Nhiều, hiểu. Nhưng mà nói về đi du lịch á, thì bạn sẽ thích đi khám phá một cái nơi mới luôn? Hay là bạn sẽ thích đi tìm hiểu lại những cái nơi cũ vậy?